Guarda, volevo farti una domanda per quanto riguarda il lavoro, parlare un po' di quello, oggi. Se, ehm, ti è capitato, no, di aver cambiato carriera, com'è che hai capito che avevi proprio bisogno di cambiare, c'è stato qualcosa in particolare che è successo?
Sì. Allora, la mia è una storia un po' particolare, veramente, nel senso che <chuckles> nel senso che sono forse uno dei pochi casi che ha abbandonato il classico lavoro sicuro, ehm, "statale", tra virgolette per ehm, a tempo indeterminato. <chuckles>
Vai, sono curiosissima. Mh-mh. Okay. Okay, quindi ancora più cioè una cosa proprio importante, insomma.
Si, diciamo una pazzia, se vogliamo anche chiamarla, in questo periodo. Una pazzia un po' calcolata, però; ti raccon sì, allora, mi è successo questo: io fin da quando ero ragazza, dopo gli studi, mi è capitato per caso di fare un concorso pubblico, no?
Okay. Mh-mh. Certo. Va bene. Mh-mh, vai, dimmi. Okay.
Ero molto giovane, avevo ap appena finito di studiare, arrivano tante proposte e taN tra le tante proposte mi han detto: "Ma perché non fai questo concorso pubblico?". Ho fatto il concorso pubblico, l'ho vinto e sono andata a lavorare per un comune, quindi un ente locale
Mh-mh. Wow, okay. Mh-mh.
e fai conto c'ho lavorato dal '97 a, ehm, l'anno scorso.
Eh, beh, quindi sicuramente una bella esperienza, anche bella duratura, insomma, non una cosa di un paio d'anni e basta.